Como você treina a coragem de dizer o que pensa?
Olha, é um um treinamento <chuckles> que é diário, né. Eu acho que <chuckles> todo mundo tem que fazer isso um pouco. E eu costumo fazer isso de forma natural mesmo. Eh, eu ho ho hoje em dia, eu convivo muito, eh, com com pessoas eh, eh, com menos pessoas na verdade, né, de quando eu morava no Brasil, é que eu me relacionava
Ah, com certeza. Certo. Ah, você você tem menos conhecidos.
Isso, menos conhecidos, eh, menos amigos, né, pra pra conversar diretamente. Eh, mas
Então às vezes você não tem, eh, pessoas disponíveis o tempo todo, assim, de quanto você tá disponível?
Isso, exatamente, não é o tempo inteiro que eu tenho amigos ou uma família, quão em em comparação ao período que eu morava no Brasil, né. Eh, mas assim, as poucas pessoas que eu que eu me relaciono ultimamente, que são os poucos amigos e o pessoal do trabalho, que eu fui fazendo com os anos passando aqui, eh, eu converso de forma natural. Eu acho que a gente precisa realmente ser transparente no que a gente pensa. Exato, né, no que a gente, eh, quer, no que a gente acredita, porque se for uma situação em que mais uma mais de uma pessoa esteja envolvida, por exemplo, eh, estou tendo um um problema com a minha mãe, sabe. E não sei como resolver, não sei como chegar e falar de uma forma que a gente resolva. Eu sempre recorro para o para o para o meu irmão. Então
Aham. O que você vai fazendo. <clears throat> Ah, importante. Hã. Ele te ajuda sempre, ele te dá umas ideias, assim, de te falar de uma forma que ela possa te ouvir?
Me ajuda.